Biasanya kalau lagi dengerin musik tuh, kamu tuh pilih, eee, genre yang ngebenerin suasana hati kamu atau, eee, kamu tuh sering dengerin lagu buat ngeubah mood aja sih, Kak? Bisa ceritain gak contoh-contoh lagunya?
Oke, kalau aku, eee, denger musik sih, emang kayak berdasarkan mood ya jadi emang kayak, eee, penggantian mood tuh kayak ngaruh banget gitu ke musik yang aku dengerin. Jadi contohnya misalkan aku kayak lagi sedih gitu, atau lagi pengen ngegalau gitu kan misalkan suasananya tuh mendukung kayak malam-malam terus hujan waduh itu kayak cocok banget kan. Nah itu aku biasanya dengerin lagu-lagu yang, eee, temponya lambat, balad, kayak gitu dan
Mhm. Oke. Mmm. Waduh. Oke.
aku biasanya dengerin lagu, eee, dari ini Kak, kalo Kakak tau dari lagu solo, eee, Taeyon Taeyon itu dari anggota girl group, eee, K-pop, eee, SNSD gitu.
Tau dong. Iya, benar benar tau. Nah itu, favorit Kakak, tuh apa tuh kalau dari lagunya si Taeyeon sendiri, kalau lagi pengen dengerin yang slow-slow?
Nah dia kan ba a emang kayak udah ahlinya gitu ya Kak, buat lagu-lagu mellow-mellow kayak gitu, apalagi suaranya juga yang merdu banget itu. Aku suka, eee, lagu dia yang I, yang Fine, terus apalagi, eee, lagu-lagu dia yang OST-OST, eee, drama gitu, Kak dia kan sering ngisi OST drama gitu. Nah, itu tuh lagunya enak-enak banget gitu.
Mhm. Mhm. Oh. Mmm, itu kalau kamu mau dengerin yang lagi pengen ini ya Kak ya, lagi pengen mood-nya lagi pengen chill, slow, santai gitu ya. Nah, ada nggak lagu yang, eee, kamu suka dengerin kalau kamu pengen mood-nya lagi, eee, bahagia nih atau semangat gitu?
Oke, kalau aku biasanya kalau lagi semangat gitu, atau misalkan lagi bahagia, aku biasanya dengerin lagu-lagunya beda nih. Kalau tadi kan, eee, si Taeyeon ya, kalau sekarang aku, eee, dengerin lagunya BLACKPINK. Itu girl group juga sih dari K-Pop.
Mhm. Waduh. Ih, BLACKPINK, "Hit you with that, du du, du du, du." <laughs>
Iya, ih benar banget, Kak. Aku tuh, eee, suka BLACKPINK ya, karena menurut aku dia, eee, itu girl group, yang paling populer gitu ya, s masalahnya dia bukan populer di Korea doang, tapi dia populer di seluruh dunia. Dan populernya tuh setiap anggotanya pun populer, gitu jadi merata gitu, Kak, menurut aku.
Mhm mhm. Mmm, berarti memang ini ya, Kak, ya, salah satu, eee, grup girl band yang memang, eee, secara global itu besar ya dia ya. Terus juga fans-nya banyak, populer lah ya secara global. Nah mhm.
Betul, benar sih. Jadi kalau dia setiap keluarin lagu tuh pasti langsung kayak viral gitu. Langsung banyak yang, eee, dengerin kayak gitu.
Wow. Mhm, itu kenapa, Kak? Kenapa kamu pilih BLACKPINK kalau kamu pengen deng eee, pengen mood-nya lagi semangat? Apakah memang lagu-lagunya mereka ini selalu bikin semangat atau gimana tuh?
Soalnya lagu-lagu mereka tuh emang, semua tipe lagu mereka ya tuh, kebanyakan tuh lagu-lagu yang bikin semangat, temponya tuh cepat, terus, eee, melodi-melodinya juga cepat. Terus apalagi kan, eee, setiap lagu mereka itu pasti ada tariannya gitu ya, Kak. Nah itu kan jadi kayak mik makin tambah bikin, eee, mood aku tuh kayak makin kayak tambah bahagia gitu loh, Kak. Mungkin karena aku karena suka sama si BLACKPINK-nya juga gitu, terus aku juga kayak suka sama musik-musik atau lagu-lagunya mereka gitu kan. Kayak lagu Boombayah, terus lagu-lagu dia yang terbaru Jump itu kan kayak, hype-nya atau vibes-nya tuh kayak bikin kita tuh semangat gitu.
Mhm. Mmm. Oke. Heeh. Benar benar. Mungkin ini ya, Kak, selain karena koreografinya, berarti dari melodi ya kalau kamu, ya.
Betul.
Mhm, terus kalau lirik, Kak, menurut kamu, eee, apakah lirik-lirik lagunya Taeyeon dan lirik-lirik lagunya si BLACKPINK ini memang menunjukkan, eee, apa ya jenis lagunya mereka juga? Yang satunya slow banget, atau mungkin lebih ke, eee, romantis-romantis yang sedih-sedih, yang satunya lagi lebih ke semangat hidup gitu mungkin?
Oke. Ei eee, karena mereka kan lagunya lagu Korea ya, dan bahasanya tuh beda banget sama kita. Jadi kalau misalkan mau tahu, eee, isi lagunya atau pengen tau, "Oh, ini arti lagunya apa sih?" Terus liriknya apa sih, itu aku harus searching dulu, cari dulu gitu translate juga. Aku cari di kayak di YouTube gitu, eee, lirik lagu ini dan kayak dan terjemahannya kayak gitu, Kak kan karena kan bahasanya beda gitu kan, jadi kalau mau tahu artinya ya harus, eee, kayak nyari tahu dulu gitu. Tapi kalau yang, eee, OST-OST drama Taeyeon gitu, biasanya kan dia udah kayak ada kayak e e MV-nya atau misalkan dari kayak cuplikan dramanya itu, terus ada lagunya si Taeyeon itu ya. Biasanya tuh kayak makin tambah ngena, kayak, “Oh ini relevan banget sih sama, misalkan sama kisah gua,” kayak gitu sih. Kayak jadi tanpa perlu lihat lirik, kayak udah paham gitu Kak dari, eee, nonton videonya kayak gitu.
Mhm. Mhm. Translate dulu ya? Ah hah. Oke. <chuckles> <chuckles> Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Oke, ini menarik sih ya. Karena memang biasanya kan orang-orang tuh kalau dengerin lagu pengen mengubah mood tuh memang jadinya dengerin lagu yang beda-beda ya, Kak ya? Belum tentu dari satu artis yang sama semua gitu. Kayak kamu contohnya, eee, mungkin karena BLACKPINK sendiri nggak punya lagu yang sedikit slow ya, jadinya, eee, kamu nggak terlalu dengerin BLACKPINK kalau lagi pengen mood-nya slow. Benar nggak sih?
Betul, benar benar benar.
Mhm, oke nah kamu sendiri pernah nggak Kak, eee, memakai musik itu sebagai apa ya ritual nih misalnya buat, eee, nemenin move on atau mungkin lagi persiapan ngantor atau waktu kamu lagi galau atau waktu kamu lagi olahraga nih?
Iya. Oke, kalau aku, eee, disebut ritual juga, eee, nggak juga sih. Soalnya kadang-kadang ngelakuin kayak gitu kan. Kayak misalkan, eee, pas lagi kayak pengen, eee, semangat gitu misalkan lagi pengen semangat lagi kerja, lagi pengen kayak menggebu-gebu ge aku biasa dengerin gitu kan. Kalo misalkan aku kan, eee, di kantor kerjanya di ruangan sendirian itu kayak, aku lagi pengen, eee, semangat nih kayak gitu kan pengen, eee, mood-nya gitu kayak lagi excited gitu biar kerjanya juga semangat, aku dengerin tuh lagu-lagu BLACKPINK sambil kayak bersenandung juga kayak gitu, ngikutin melodinya gitu, kayak, eee, bergumam gitu. Terus, eee, misalkan, eee, kayak tadi
Mhm. Mhm. Mhm. Oke.
ng lagi ngegalau gitu, aku juga misalkan sambil kayak, eee, tiduran gitu di kamar sendirian, terus sambil kayak, eee, pakai headset, terus dengerin lagunya si Taeyeon itu kayak gitu. Terus, eee, misalkan kalau lagi, eee, kayak galau misalkan patah hati ya udah, sampai galaunya hilang gitu sedih-sedihnya hilang kan. Misalkan sampai tertidur gitu kan Kak. Karena kan lagunya lagu, eee, mellow ya balad, jadi dia itukan kayak kebawa sampai tidur gitu. Terus ya udah besokannya biasanya udah kayak, "Oh udah ganti mood lagi," gitu.
Ah hah. Mmm. <chuckles> Waduh. Heeh. Iya. Oh gitu. Berarti eh menarik sih, Kak. Berarti kamu ketika d lagi galau, lagi sedih, itu malah dengerin lagu yang galau juga ya?
Iya sih, biar ng ng apa emosinya, eee, terluapkan gitu loh, Kak. Jadi ya biar plong gitu, jadi nggak apa, nggak disimpen-simpen dalam hati. Terus nanti kan kalau misalkan kayak gitu, takutnya pas lagi dengerin lagu siapa gitu, di mana, terus karena belum plong gitu. Jadi, tiba-tiba ntar takutnya misalkan lagi di kafe, terus denger lagu yang mellow gitu, sedih, tiba-tiba langsung kayak nangis wah itu, jangan sampai kayak gitu.
<laughs> Oh, oke. Mhm. Mhm mhm. Waduh, menarik sih, menarik. Keb biasanya kebanyakan lah ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan orang tuh kalau pengen move on atau pengen lagi sedih gitu ya, itu pasti dengerinnya lagu yang bikin semangat. Eh, kamu nggak loh, kamu malah dengerin lagu yang galau supaya untuk membantu kamu meluapkan emosi. Wih, ini dan berhasil ya, Kak, ya? <chuckles> Wow.
Berhasil sih, Kak, menurut aku ya. Soalnya kan, kayak menghayati banget lagunya kayak gitu kan. Terus, eee, kayak, aduh sedih banget. Terus aku, eee, bahkan mungkin karena, eee, kayak relevan gitu ya, eee, ceritanya, misalkan liriknya gitu, terus sama, eee, videonya, terus a kayak melodinya tuh kayak makin, a kalau pas apa mood aku lagi kayak, lagi sedih gitu ya Kak ya, atau misalkan aku juga juga lagi mood-nya nggak bagus, denger lagu itu kayak jadi makin, mmm, dalam gitu makna lagunya kayak gitu.
Ah hah. <chuckles> Mhm. Mhm. Wah. Oh, ini menarik banget. Sebuah sudut pandang yang baru nih ya. <chuckles> Mungkin boleh dicoba nih ya, nanti kalau misalnya lagi galau boleh dengerin lagu yang slow-slow, biar ter t apa ya, terungkapkan aja kali ya, Kak, emosinya, rasa sedihnya. Sehingga nanti ketika sudah proses move on, udah bisa dengerin lagu yang, eee, nge-beat lagi gitu ya.
Betul. Benar. Langsung kayak plong gitu kan, karena udah diluapin sedihnya, galaunya kek
<chuckles> Oke. Ih, benar. Benar banget. Terus juga, mmm, kamu ada nggak sih Kak, eee, genre lokal atau artis lokal yang kamu suka dengerin nih, kalau misalnya memang, eee, lagi pengen merubah mood gitu? Ada nggak nih? Atau pengen nostalgia deh misalnya?
eee, kalau lagu lokal sih aku mmm, se eee, pernah dengerin lagunya sih, eee, kalau pas ini ya, kalau memotivasi buat belajar itu aku lagunya Maudy Ayunda, yang yang ah, tapi aku lupa judulnya yang, "Akan ku kejar mimpi” yang kayak gitu, Kak.
Mhm. Mhm mhm. Oke, berarti lagunya Maudy Ayunda. Wih, ini kamu d eee, biar memicu, memacu semangat kamu belajar ya, Kak, ya. Kamu dengerin lagunya Maudy Ayunda.
Iya. Iya, itu soalnya liriknya bagus banget sih menurut aku, Kak. Soalnya dia tuh kayak liriknya tuh tentang, eee, mengejar mimpi gitu kan, jadinya bikin aku kayak termotivasi, oh, ternyata, eee, bisa gitu untuk, eee, menggep eee, menggapai impian aku. Kayak gitu sih, jadi, eee, termotivasi sih buat, eee, belajarnya kayak gitu.
Wow. Oh. Mhm. Mhm mhm. Oke, wow menarik banget. <chuckles> Keren sih, keren sih Kak ternyata memang
Heeh, iya. Iya, ada lagu yang sedih juga tuh, Kak, yang lagu, eee, lokal Indonesia yang dari, eee, si Dea apa Ghea ya? Ghea Ghea Ghea.
apa apa tuh apa tuh? Ghea Indraswari, ya? Heeh.
Ya, iya betul. Dia kan lagunya sedih-sedih Itu Kak ya. Itu wah itu, eee, juga kayak relevan banget itu dia, eee, menurut aku ya. Karena, karena mungkin karena liriknya bahasa Indonesia gitu kan, jadinya
Mhm. Mhm. Oke.
eee, ini, e apa lebih lebih kayak relevan banget kayak gitu, nih sebenarnya dia nyanyi atau ngisahin hidup gua sih? Kayak gitu.
<laughs> Waduh, ternyata ada juga lagu lokal yang ketika kamu lagi galau, juga pengen kamu dengerin, dan itu ternyata berhasil ya, Kak, eee, menaikkan mood kamu juga ya, akhirnya ya. Wow, keren sih.
Iya benar, ya betul. Itu kan judulnya tuh yang Jiwa yang Bersedih. Itu kayaknya bukan aku doang nih, kayaknya semuanya juga kayak ngerasa. Eee eee, soalnya liriknya tuh kayak aduh ngena banget, kayak git
Mhm mhm. <laughs> Mmm, benar banget. Relate lah, relate gitu ya. <chuckles> Nah, ini sekarang nih, Kak, di era teknologi yang semakin canggih, berbagai, eee, muncul berbagai macam platform, eee, ini ya platform mendengarkan musik yang juga bermacam-macam gitu kan. Nah, aku pengen tahu, menurut kamu juga, apakah memang peran playlist, kemudian, eee, platform musik, platform digital itu ya, kemudian algoritma, misalnya dari Spotify, atau YouTube, atau TikTok gitu, atau rekomendasi musik dari teman, itu juga berpengaruh nggak sih, Kak, ke pilihan musik kamu pada akhirnya?
Betul. Menurut aku, iya banget lagi, Kak. Kayak, eee, sekarang kan, eee, teknologi makin canggih gitu ya, dan algoritmanya tuh kayak makin mengenal ya cepat, dan kayak makin mengenal diri kita kayak gitu. Kayak tahu banget gitu musik yang mau kita dengerin gitu kan. Soalnya kayak misalkan nonton, e e eh dengerin musik atau nonton dari YouTube gitu ya, terus kan dia kayak otomatis gitu ya playlist-nya. Nah biasanya tuh kayak YouTube tuh langsung kayak rekomendasiin, atau bahkan kayak muter langsung, eee, lagu-lagu yang, eee, akan diputar selanjutnya kayak gitu. Ini kayaknya lagunya cocok gitu. Terus bahkan kayak YouTube juga kayak bikin, eee, playlist sendiri gitu, eee, lagu-lagu atau musik-musik yang udah pernah aku putar sebelumnya. Jadi dia jadiin kayak satu playlist gitu, terus aku jadi tinggal klik, nanti dia langsung kayak muter sendiri. Kayak gitu.
Mhm mhm. Betul. Cepat ya. Mmm. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Wow. Berarti memang ternyata berpengaruh juga ya, Kak, ya, eee, algoritma di sosial media, kemudian di platform-platform musik seperti Spotify. Itu kan kadang muncul juga ya, Kak, rekomendasi musik yang memang sering kamu dengarkan. Jadi dia benar kata kamu ya, algoritma itu, mmm, <tsk> kerjanya tuh sangat unik ya, jadi dia bisa mengetahui kesukaan kamu, ah, kebiasaan kamu. <chuckles> Iya, sih.
Betul. Benar, setuju sih. Kadang kayak malah tiba-tiba, eee, ini kayak belum pernah aku dengerin lagunya, tapi dia tiba-tiba rekomendasiin, kayak berdasarkan, “Oh ini kayaknya selera musiknya sama,” gitu misalkan genrenya sama, jadi dia puterin. Oh terus, "Eh, ternyata bagus juga," gitu pas aku dengerin. Kayak gitu sih.
Mhm. Wah, waduh ini menarik sih. Jadi memang berpengaruh, dan nggak apa-apa juga ya, Kak, ya berpengaruh, karena kan berarti kita bisa dapat exposure, atau, eee, apa ya, kita bisa explore s segala jenis musik baru, genre musik baru, artis-artis baru gitu kan. Wah, keren keren keren. Nah, ini s eee, 1 lagi nih, Kak. Kalau disuruh milih lagu favorit kamu dari BLACKPINK, nih apa sih? <chuckles>
Betul. Setuju setuju sih. Waduh, dia lagunya banyak banget. Mungkin lagu terbaru aja deh. Lagu dia tuh yang terbaru kan judulnya Jump ya. Eee, itu sih menurut aku yang, eee, bagus gitu soalnya dari mulai musik videonya, eee, tariannya dan bahkan yang versi konsernya juga itu keren banget sih.
Mhm. Boleh. Heeh. Asik ya. Mhm. Waduh, asik banget buat, eee, ini ya didengerin dalam kondisi hati apa pun, gitu lah ya. <chuckles>
Iya, betul.
Waduh, ini terima kasih banyak loh, Kak, ngobrol-ngobrol sama aku. Eee, terima kasih, udah berbagi rekomendasi juga nih ya. Tadi dari BLACKPINK dan Taeyeon. Kapan-kapan, kita ngobrol lagi ya.
Iya Kak, makasih juga ya. Sampai jumpa kembali, Kak.
Sampai jumpa, Kak. Bye-bye.